Kailangan masinsinan na pag-usapan pag may mga malaking desisyon sa buhay ayan. Ayan kung tulad na ng nagpaplano na kay magpakasal syempre hindi lang, maliit na pera yung kailangan diyan. Bubuo kayo ng malaking pamilya, tsaka bahay o kaya panggastos din sa pagpapakasal ayan. Kailangan may malinaw na mapagkukuha oo kailangan may set kayo na, ah, kaperahan, tsaka minsan may pagkakaunawaan sa pinansiyal 'di ba. Siyempre kapag may pagbabago sa kita, ah, meron din pagbabago sa gastusin 'di ba, yung tulad nga ng, ah, ngayon tumataas yung gastusin natin o mga bills. Ah, mahirap din na i ah, mag-adjust 'di ba. Tsaka, ah, ayan kung napapansin mong hindi sapat yung savings o emergency fund natin ay may mararamdaman natin na, ah, hindi tayo handa or talagang may inaasahang pangyayari hindi tayo masyadong, ah, prepare. So ayan mas maganda na pag-usapan yung mga ganong hakbang para mapalago yung financial security tsaka
Mm. Oo, tama tama. Tama, tama. Tama. Oo, tama, consider mo rin yan. 'Di ba. Oo. Mm, tama. Mm, tama, tama. Oo. Mm. Oo, tama, tama. Tama, tama, ang ganda ng mga sinabi mo.
Ah, syempre ayan. Dapat may tiwala ayan. Lahat ng nangyayari dapat tiwala ka, wag mong sabihin na, ah, dahil nga ik siya ay, ah, nagsusugal wala ka ng tiwala. <chuckles>
'Di ba. Ay tama. Oo. Oo nga. <laughs>
Siyempre andon pa rin yung tiwala mo na, ah, ayan mas maganda rin naman na, ah, kayong dalawa mag-usap na patungkol kung hindi mahinto ang sugal, <chuckles> ah, pag usapan niyo nalang din. Siyempre masama din naman kasi na, ah, sa sugal nalang lahat iasa.
Oo nga.

Ayan, sa akin <coughs>
Oo.
Ayan. Ah, kapag nakakaramdam ako ng kaba, sinisimulan ko 'to sa, paraang maghanda muna bago ako mag-usap o makipag-usap, ayan. Iniisip ko o sinusulat ko muna 'yong mga nais kong sabihin, para magkaroon ng malinaw na, ah, layunin. <clears throat> Siyem siyempre, para rin, ah, mapapaliwanagan ko sa kaniya, kung ano 'yong mga nangyayari at dapat mang, ah ah, expected kong mangyari. 'Tsaka minsan, ah, piliin natin 'yong tamang oras at lugar, 'yong humanap tayo ng, ah, pribadong lugar kung saan, ah, kayo lang dalawa nakakarinig o nag-uusap at walang istorbo. Kasi mahi ah, nakakahiya naman din kasi pag-usapan, kung nasa public tayo, tapos, ah, nakikipag, ah, usap kayo sa pera at minsan galit pa, 'di ba. Ayan, siyempre, ayan ma dapat na mahinahon ka
Tama, tama. Mhm. Tama, tama. Mm. Tama, tama.
tapos, ah, meron ka din
Mm. Isa din 'yan, 'yong pagiging kalmado, 'di ba.
Oo, kalmado. Tapos ayun, iwasan natin na magsisi o mag-husga, 'di ba. Sabihin na natin, "Ikaw nga, eh, bumili ka ng ganito. Ayan, tuloy wala ka ng pera." 'yong mga gano'n. Eh, siyempre. Um, pansinin din natin 'yong mararamdaman natin o mararamdaman niya, 'yong parang idaan natin sa, sitwasyon kung tayo man, ay nandoon sa kaniyang, ah, kalagayan, 'di ba.
Mm. Tama, tama. O Ay Tama. Oo. Tama, tama. Tama, tama.
Oo. Siyempre, kung wala na, walang-wala, ayan humingi ng tulong kung kinakailangan. Mas maganda muna na sa atin muna manggaling, ah, bago sa iba. Ayan, kung nahihirapan na kayong magsimula, ayan manghira maghi ah, humanap kayo ng tutulong, um, siyempre may mga iba't paraan pa para makatulong, 'di ba, sa mga patungkol sa kaperahan. Pero, wag naman sobra na, ah, dahil sa, sobrang kampante kayo sa tulong ay, ay napuno na kayo ng utang sa lending. <laughs>
Sumasang-ayon ako do'n. Mm. Hmm. Tama, tama. Ma Mm. Tama, ang dami nga. Tama. Kumbaga Tama. Tama, kasi hindi naman, ah, maganda 'yan na parati lang kayong nagle-lending, 'di ba.
Ah, oo. Oo.
Kaya walang katapusang ano 'yan, trabaho kapag ganiyan, 'di ba. Eh, 'yon nga, ah, dagdag ko sa dagdag diyan, eh, ano, ah, pinipili ko muna 'yong tamang timing, kagaya ng sinabi mo. 'Baga hindi masyado sa maraming tao, 'di ba, para hindi din siya mahiya, para hindi din kayo mahiyang dalawa, 'di ba. Kumbaga naghahanap ako ng ano, ah, tamang timing, kumbaga habang kami ay nagde-date sa ano, sa bahay lang, 'di ba, 'yong nagkakape lang kami. 'Yong na tipong dal kaming dalawa lang.
Totoo. Oo. Oo. Oo.